เอ่อ มันเป็นบึงที่ ที่ของ เขาเรียกอะไรนะ ของรีสอร์ทที่เขามี แล้วธรรมชาติมันก็สวยเป็นเนิน แล้วคน เห็นคนเขาก็วิ่ง อย่างบางคนเขาก็มี มีไปไดร์ฟกอล์ฟ ตีกอล์ฟอะไรกัน กันด้วย ใช่ ใช่ ใช่ ค่ะ แล้วของคุณน่ะ มีบ้างไหมอะคะ ที่รู้สึกออกกำลังกายข้างในแล้วรู้สึกแบบ โอ๊ย! เต็มปอดเหลือเกิน อะไรอย่างเงี้ย ดีสุด ๆ มีไหมคะ?
อ๋อ ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ อย่างนี้แบบสดชื่นเลย ถ้าแบบมีสนามกอล์ฟ อืม อา มี มีค่ะ แต่น่าจะเป็นแบบว่าสมัยช่วงอกหักอะค่ะ ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะทำ ใช่ ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงตอนนั้น ก็แบบเครียดมากแบบ เขาเรียกว่าอะไร รู้สึกแบบว่า <tsk> เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะ ทุกคนก็เลยแบบเหมือนชวนไปออกกำลังกาย ก็แบบ เหมือนแบบไปเต้นแอโรบิก อะไรอย่างเงี้ย พอไปเต้นแอโรบิก ก็เลยแบบว่า เอ๋อ การออกกำลังกายมันก็ช่วยให้แบบว่าลืมเนาะ แล้วคือแบบพอเวลาเห็นแบบคนเยอะ ๆ หรือแบบว่าเพื่อนเราแบบเต้นแบบเต้นแอโร เต้นท่าทางแอโรบิกอะค่ะ มันก็ตลกดี อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็เลยทำให้เรา เออ เรารู้สึกแบบว่า เนี่ยเดี๋ยวต้องมาบ่อย ๆ แล้ว เพราะมันทำให้แบบว่า เออ จิตใจแจ่มใสขึ้นไม่หมกมุ่นไม่คิดอะไรแบบ เรื่องเก่า ๆ อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ อืม แล้วก็มีแบบว่าไป ไปตีแบดอีก ไปตีแบดกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เคย เคย เคยลองไปตีแบดไหมคะ?
โอ้โฮ! อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม อ๋อ ก็ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ